قُل لي كده أنت إزاي بتتعامل مع إشعارات التطبيقات المُزعجة؟
آه، الموضوع ده فعلًا بيقلقني كده وبيوتّرني بالذّات لمّا يكون في أكتر من تطبيق كده بيبعت إشعارات في نَفْس الوقت ما بابقاش ملاحق بقى، هاجيبها من فيسبوك والّا من الإنستا والّا من الإنستجرام والّا آآ آآ الجروبات بتاعة الشُغل بتبقى مشكلة وبتوتّر الواحد بصراحة. يعني ساعات آه.
طََب ليه إمم، إمم، إمم، طَب ليه إحنا لي لي ليه يعني إحنا صنّفناها مُزعجة، مش جايز بيكون ممكن يكون الإشعار ده مثلًا لحاجة مُهمّة أو كده ليه ليه اتصنّفت مُزعجة؟
عشان بتيجي ورا بعض يعني بتيجي كده م تطبيق من هنا يبعت وتطبيق من هنا يبعت. فاهم، لو حاجات مُهمّة اللي هي بتاعة ال بقى جروبات الشُغل على الواتساب وكده، دي غالبًا لسه كنت هاقول لك إن أنا باخصّص لها مثلًا نغمة معيّنة آآ ع يعني بحيث إن أنا أعرف إن خلاص الإشعار ده جاي من الشُغل أو جاي من ما يعني من صديق كده أنا باحبّه أو باحب إن أنا أرُد عليه، لكن بقية بقى التطبيقات اللي هي بقى تطبيق البنك على تطبيق ال اللي شاري منّه حاجة بالقسط على تطبيقات ألعاب. آه، ال إمم.
جميل. حتى البنك كمان، حتى البنك ده بيتع بتعتبره تطبيق مُزعج بالرغم إن ممكن كانت بتيجي لك رسالة من البنك مثلًا مُهمّة مثلًا بتقول لك تعالَ لنا، إحنا عايزينك، في مثلًا في حاجة في مشكلة في حسابك وأظُن الحسابات البنكي ده شيء مهم، هل فعلًا أنت ب ب ب بتس بتعمل أنت بتصنّف تطبيق ال البنك أو ال الرسالة بتاعة البنك مُزعجة؟
والل آه. آه، أصل ساعات بقى بيبعتوا إيه، مش عارف عروض عن قروض، عروض عن قَرْض للعربية، قَرْض الأرض، مش عارف قَرْض إيه، ال أمّا تفتح مش عارف كريدت بإيه وبتاع وش رسايل، ورا رسايل، ورا رسايل. بيعتبروه كإنّها دعاية يعني وبيبعتوا رسايل كل شوية عشان يغريني بقى إن أنا آخُد قَرْض والّا آخُد أفتح كارت ائتمان أو كده يعني.
اهم. آه الإعلانات. اهم. <laughs> يا عم ما تاخد قَرْض، إيه اللي يمنعك إن أنت تاخد قَرْض؟ يعني ما تاخد قَرْض
ما ما بابقاش محتاج، ما أنا لو محتاج هاروح البنك على طول وآخد القَرْض، لكن رسايل ور ورسايل، ورا راسايل، ورا راسايل، هتبقى شُغلانة يعني.
دايمًا مش محتاج. <laughs> آه. طيب يا ترى أنت بتعمل آآ فكرة إن أنت بتصنّف بقى الت ال التطبيقات المهم وأهَم وده بتعمل له نغمة مك معيّنة أو ده بتخفيه خالص، هل ده يعني بتعمله على طول نهارك وطول يومك والّا بس في الوقت اللي أنت مثلًا تكون تكون في وقت راحة وقت نوم أو كده؟
هو بصراحة أنا من أول ما باشتري التليفون فاهم، وأنا بابتدي بقى أنا وبانزّل التطبيقات كده، في تطبيقات بقى باعمل لها إخفاء للإشعارات بتاعتها دي إن هي ما ت ما ما تبعتليش حاجة أصلًا و وتطبيقات تانية بقى بابقى عايز منها إيه، إنّها تبعت لي، وجوّه التطبيق نَفْسه مثلًا، آآ باحدِّد كمان إيه، الجروبات، يعني مثلًا جروب زي الواتساب أو كده، بابتدي بقى أحدِّد بقى، آه الجروب ده أنا عايز منّه مثلًا آآ الرسايل بتيجي منّه أسمعها، ده جروب شُغل، أقوم عامل له نغمة. الجروب ده بقى جروب العمارة والوجع القلب وكده والكلام ده ،لأ، اللي عايزني يكل آه، اللي عايز آه، اللي عايزني يكلِّمني، أعمل له mute خلاص لو عايزينّي في حاجة ضرورية أهو رقمي معاهم يكلِّموني عليه.
حلو. آه. إمم. آه <laughs> ممتاز فعلًا، يعني إن أنت بتعمل كده وبتحاول يعني إيه، تخلّي الناس ي ي يبقوا يبقى في جزء خاص بيك كده ما يقتحموش حتى لو على سبيل إن هم مش عارفين إيه اللي عندك يعني طيب يعني أنت ما فيش مرّة رسالة جات لك وأنت فعلًا كنت عامل الكتم ده أو ال الإلغاء ده والرسالة دي كانت مهمة وصاحبها مثلًا آآ كان في كان في حاجة أو في أمَس الحاجة ليك وأنت ندمت إن أنت عملت كتم للحكاية ديّة للإشعار بعد ما شُفت الرسالة؟
آآ بالضبط. هو حصلِت، بس أنا ما ندمتش لأن هو كان قدامه الحل، يعني يعني مثلًا لما حد يبعت لي على حاجة مهمة على الواتساب، وأنا ما وخلاص مهمة أوي. فاهم؟ وأنا ما رديتش أو ما شُفتش، أو يعني حصل حاجة من الحاجات دي طب ليه ما تتصلش بيا وتقول لي مثلًا؟ ما التليفون مفتوح، ما زي ما الرسالة بتوصل، الرنة موجودة أهي. إن أنت ترن عليّا وتقول لي: "أنا معايا الموضوع الفلاني، واقع في مشكلة، واقع في حاجة، عايزك" حصلت كتير إن في رسايل بتتبعت يقول لي: "عايزك ضروري." طب ماشي، وبعدين أنا ما رديتش، ما اتصلتش ليه؟ طالما هي حاجة ضرورية أوي مش هتستنى إن أنا أرد على ال الواتس مثلًا، الواتس معمول لحاجة خلاص، أنت أنا بابعتها وهاستنى الرد بقى، جاي دلوقتي، جه بعد 5 دقايق، جه بعد 10 دقايق، مش لازم ييجي في نفس الوقت يعني. فلأ
آه. اهم. أيوه. أ آه. تمام. إمم. آه. أيوه أيوه. يعني أنت بتلقي اللوم مثلًا على الشخص نفسه إن هو يعني ما ما حاولش يفكر شوية أو يختار طريقة تانية ممكن يتواصل بيها معاك ما دام محتاجك يعني.
آه لازم يختار قناة الاتصال الصح يعني ما ما تجيش وتقول لي على الواتساب أنت ما رديتش لي أو على الماسنجر أو على أي تطبيق يعني، تيجي تبعت لي عليه رسالة وتقول أنت ما ردّيتش ليه؟
امم. لا والله منطقي، آه. منطقي فعلًا يعني أنت أنا محتاجك ف بالض الضرورة أنا بعت لك رسالة وشُفت وطبعًا بعض التطبيقات بت بت بتتيح ليك إن أنت شوف بتشوف الطرف التاني زي الواتس كده أو كده تتيح أنت تشوف ليك إن أنت هل هل الطرف التاني شاف رسالتك أو ما شافهاش زي العلامتين الصح اللي هم بيبقوا أزرق ده كده
آه أيوه أيوه. آه أنا اللي أنا اللي أنا لاغيها دي، لاغيها أنا دي. <laughs>
<chuckles> أنت كمان يعني أنت مثلًا بتعمل لنفسك إعداد في تطبيقاتك كمان، بخلاف إن أنت بت بالإشعارات إن أنت ما تبقاش أونلاين وممكن تكون online?
آه، لا، لا، لا، إيه! ما حدش يشوف إذا كنت أنا ما شُفت الرسالة ما شُفتهاش، لأن ممكن أشوف الرسالة وما أردش عليها برضه. يعني ممكن أشوف الرسالة؟ ال لأ، ممكن أشوف الرسالة، الرسالة مش مهمة أو الرد اللي أنت طالبه آآ مش متاح مثلًا في الشغل إن أنا أديه لك. حاجة سرية في الشغل مش هاقولها لك. فبدل ما أحرجك بقى وأقول لك السؤال اللي أنت بتقوله ده، آآ مش هينفع أرد عليه باشوفها وباطنِّش يعني، ب باشوف إن دي خلاص يعني ما بتسببش إحراج هو يفتكر بقى إن أنا ما شُفتش الرسالة. آآ ما كده فبتبقى شكل أحسن يعني و أنا باشوفها أشيك بصراحة.
طب إيه اللي يمنعك؟ <laughs> آه. آه. آه، مفهوم. آه طبعًا يعني عشان ما يبقاش في حرج أو كده لأ ده ممتاز يعني أنت كُونك إن أنت بتراعي برضه حتى المشاعر وكده ده يعني شيء جميل من الإنسان إن يراعي مشاعر الناس يعني حتى يعني مش عاوز أقول لك أنا أنا من الأشخاص اللي باراعي مشاعر الناس حتى لو كان على نفسي يعني أنا أنا يعني كان بييجي لي رسائل وكده وفعلًا وكانت بتبقى مزعجة يمكن كنت بارُد عليها لأن أنا طبيعتي كده يعني ب باحب وكل واحد ليه طبعه يعني. طيب أنت إيه رأيك إيه رأيك أنت بقى مثلًا في حتة ال الخصوصية بقى وانتهاك الخصوصية وحِتة إن مثلًا في ناس بتدخّلك جروبات غصبٍ عنك والتطبيقات بتسمح بكده يعني في بعض التطبيقات تبص تلاقي نفسك أنت لقيت نفسك في group أنت ما لكش دعوة بيه خالص ولا ولا ولا حتى ز هل أنت شايف ده كويس والّا ممكن أنت مثلًا في إعدادات بتعملها برضك عشان الإزعاج وكده وبتلغي الكلام ده؟
آه ب باحاول. آه. آه. بالضبط. إمم. أيوه أيوه. آه، آه، في تطبيقات يعني تطبيق الWhatsapp مثلًا. ما حدش يقدر يدخّلني group غير لو أنا وافقت يعني بتيجي لي رسالة كده إن أنا موافق إن أنا أخش الgroup ده. ليه؟ لأن ممكن يدخلني في جروب أنا ما الناس كلها بقى تاخد رقمي. و وكده و وهيبقى أانتهاك للخصوصية جامد ما أنا في مجموعات أنا ما باشَيَّرش معاها ال الأرقام بتاعتي، فليه تدخّلني في جروب زي ده من غير ما أعرف؟ يا إما تسألني الأول تقول لي أنت موافق إن أنت عايز تخش الgroup ده؟ هاقول لك آه ماشي موافق تبعت لي رسالة على الخاص. في group مثلًا عملناه. بخصوص أي حاجة. فلما حد يسألني وأنا أوافق خلاص أوكي. أنا تدخّلني كده غصبٍ عني لأ، مش هاوافق طبعًا. وهاستخدم بقى الخواص ال اللي بتمنع ده. عشان تبقى الخصوصية بتاعتي في أمان يعني.
أيوه. ممتاز آه. فهوم مفهوم. آه فاهمك آه. اهم. آه. تحِل. حلو، يعني بمناسبة بقى إن أنت بتستخدم الإعدادات بتاعة الخصوصية، طَب أنت بتتعلّم الحاجات دي منين يعني، إزاي بتعرف مثلًا إن التطبيق ده نَفْسه فيه الإعداد ده أو ما فيهوش الإعداد ده؟ عشان آآ في ناس بُسطاء برضُك ما يعرفوش الحكاية دي، أنت نَفْسك شخصيتك أنت بقى بتعرف إزاي ال الإعدادات دي؟
ده من باعرف ده م يا إمّا من زمايلي في الشُغل يا إمّا من ولادي ال أصغر م يعني الصغيّرين آه، آه آه، هم عفاريت في الموضوع ده آه آه، أقول لهم آه، آه، هاقول لهم "عايز عايز مثلًا في حد بيعمل معايا كذا، كذا، كذا على الفيسبوك أعمل إيه؟" يقول لي "يا بابا أقفل كذا و وأعمل كذا وخُش على الsetting، مش عارف أعمل إيه." طَب يا ولاد "ده ال الفيسبوك بيجيب أي حاجة باتكلّم عليها و وبيسمعني وكده ومش عارف إيه وبيجيب لي إعلانات كده." يقول لك، "لأ، خلاص أقفل ال خُش على الإعدادات مش عارف إيه، واقفل إن هو يسمع صوتك وأعمل واحد، اتنين، تلا" فبيساعدوا ال ال آه.
ياه! ولادك يعني <chuckles> الولاد الصغيّرين بيعلموك؟! عفاريت. آه. إمم. إمم، إمم العيال بصراحة فعلًا آه، العيال ال يمكن الأجيال دلوقتي إحنا ما مش زيّهم هم فعلًا عندهم قُدرات غير عادية و و وصوابعهم كمان يعني سبحان الله ال أنا أنا واحد من الناس آآ لمّا بآجي أستخدم الكيبورد مثلًا على الكمبيوتر أو كده ب في صعوبة ب باقعُد أنقّي رُز عَبال ما أشوف الحرف يعني، إنّما باشوف ابني مثلًا أو بنتي آآ في مُنتهى السرعة في استخدام الكيبورد شيء جميل طيب، طيب بالنسبة بقى لإيه، حتّة الخصوصية برضُك عايز عايزين نكمّل فيها مع بعض، آآ أنت مثلًا وأنت بتتصفّح الإنترنت مثلًا وبتعمل search عن حاجة معينة الخواريزميات بتاخُد الsearch بتاعك ده وبتشوف مثلًا إيه اهتماماتك وكده فبتبدأ بتبع ت تبعت لك إعلانات مُزعجة، يعني زي إعلانات الملابس إعلانات مش عارف إيه عشان أنت مرّة مثلًا د آآ بحثت عن إزازة ريحة تلاقي
لا، لأ. آه، يعني آه. لأ، هم بيبقوا عندهم اهم. آه. عشان بحثت عن حاجة تلاقي الدنيا غرقانة عندك برفانات آه حصل.
الدنيا بتتقلب يعني، أ أ طبعًا ده أنت شايف إن ده شيء مُزعج طيب ولو هو مُزعج أنت بتحكم فيه إزاي يعني وهل في فعلًا خاصيّة إن أنت ممكن تلغي الكلام ده كلّه، والّا دي الح ف فكرة الخواريزميات دي فكرة ثابتة ما بتتغيّرش؟
لا، لأ يعني دي باتعامل معاها بقى في بقى حاجة كده بتتعمل في الإعدادات بتاعة الإنترنت نَفْسه تمنع الإعلانات اللي هي الpop up أو اللي بتظهر بشكل تلقائي دي، فاهم، و وبادخَّل حاجة اللي هو ال حاجة كده في الإعدادات اسمها DNS، فاهم، باغيّر الرقم بتاعها باحُط رقم تاني كده، بيبقى ما فيش بقى الإعلانات المزعجة دي خالص اللي بتطلع وفي تطبيقات برضه، تطبيق كان قال لي عليه ابني وكده، بانزّله بيمنع برضه الكلام ده، فاهم، بحيث إن هو ما ي ما يبقاش كل ما أخُش على آآ تطبيق والّا حاجة بييجي لي إعلانين في الثانية اللي هو كل شوية إعلان، في إعلان، في إعلان، الواحد أصلًا ما بيعرفش ي ي آه، ما بي ما بيبقى خلاص يعني.
أي حلو. تمام. ممتاز. اهم. آه. <chuckles> فعلًا. حاجة توجع الدماغ فعلًا آه، يعني بتبقى حاجة مزعجة خالص طيب ب بنسبة بقى بمناسبة إن أنت فعلًا عندك خبرة عن الخصوصية وعن الإعدادات الجميلة ديّة، هل أنت مثلًا آآ ممكن في أوقات معيّنة بتختار تحديدًا إن أنت تلغي كل الإشعارات إشعارات زي الإشعارات المهمة أو مش المهمة زي أوقات الصلاة مثلًا، أوقات اللي مع العيلة، اجتماعك مع أسرتك، والّا والّا فعلًا أنت لازم برضُك تبقى في جزء للمزعج ت تلغيه، وجزء للمهم تسيبه حتى لو أنت في صلاة أو كده؟
آه. آه طبعًا. لأ، وت وقت الصلا، أنا باعمل التليفون على وضع الطيران أو الصامت، تمام وخلاص طبعًا باخش مش هينفع في الجامع أو في المكان يعني بتاع العبادة، فاهم، إن إشعارات تيجي وكده آآ لو قاعد بقى مع الأهل وكده يعني ببقى خلاص زي ما أنا في الجروبات المهمة اللي عامل لها نغمة- زي ما قُلت بتبقى خلاص النغمة دي هي المميزة، هي اللي بابُصّ عليها، الباقي كُلّه باعمل له وخلاص mute تمام، مش عايز أي حاجة بقى تزعجني تاني لأن ده الوقت بتاع بقى ماما، وقت الوقت مثلًا باقعد فيه مع خالي مع جِدّي، مع نينا أيًا كان باقعد مع مين، فالموضوع ده باستخدم فيه البين بينين، يعني بابقى برضه جزء لو في حاجة طارئة حصلت في الشُغل أو لو باطَنّش الباقي، فباحاول أوازن ما بين الاتنين يعني.
آه. حلو. حلو. إمم حلو، ح جميل أوي منّك إن أنت بتوازن، وواضح إن أنت فعلًا يعني بتبقى عارف الصح من الغلط وبتضبُط نَفْسك بحيث ال بما يتوافق مع ظروفك وكده، شيء جميل طيب طَب ده خ حاجة خاصة بنَفْسك أنت يعني آآ أنا مش عايز أقول لك بقى أنت تقول للناس إزاي يعملوا كده زيّك أو كده، لأن كل واحد حُر في نَفْسه. طَب أنت لو اتعرّضت لموقف بقى اللي جنبك نَفْسه هو مش عامل الجَو بتاعك ده وإشعاراته، أنت مثلًا بتشتغل في مكان ما مثلًا، واللي جنبك أو في مواصلة، في أي حاجة، هو فاتح الإشعارات على البحري زي ما بيقولوا تس إذا جَازَ التعبير بتاعنا البلدي ده. آآ آآ أ أنت تعمل معاه إيه، يعني هل هتتصرّف إزاي، وإحساسك بيكون إيه مثلًا؟
اهم. اهم. والله هأستحمل هيبقى غصب يعني واحد جنبي وخلاص وفاتح الإشعارات، ممكن ه أصل هأقول له، ممكن يقول لي: "أنت ما لكش دعوة، ما لكش فيه"، لكن لو حد قريّب مني مثلًا وكده مثلًا حد في البيت أو يعني قريّب مني شوية، ممكن أدي له شوية نصايح من زي اللي أنا قُلتها دي إن هو يعمل يقسّم ويشوف إيه المهم ويعمل الكلام ده كلّه يعني، هأدي له نفس اللي أنا باعمله أو الخبرة اللي أنا باعملها في الموضوع ده، عشان يقدر يطبقها على نفسه.
أيوه. اهم. ن آه. آه. آه. حتى لو كان جاهل بت حتى لو كان جاهل مثلًا بحتة الخصوصية وإزاي يتعامل مع ال التطبيق؟ آه يعني فهمتك.
هاحاول أ آه، هاحاول لو هو عنده استعداد أو إن هو عايز يعمل حاجة زي دي. هاحاول إن أنا أمشي مع واحدة واحدة وأفهمها له. ده لو هو مستعد لكده، لكن لو هو مبسوط بحاله كده أهلا وسهلا. <laughs> فاهم.
آه. <chuckles> حلوة <laughs> هو فاتحها على البقري البحري هو حر بقى إشعارات ليل ونهار، طي <chuckles> حلو خالص حلو حلو أوي. هل مرّة ما حصلش معاك بقى موقف طريف كده إن أنت فعلًا نسيت تعمل الحاجات ديّة ورن موبايلك مثلًا، عمل لك إزعاج بتاع، و اشح حصل معاك مثلًا و وهل هل أنت كان شعورك إيه مثلًا؟ احكِ لي كده، هل في موقف
آه، م مع نفسه. <laughs> آه. آه. بيحصل يعني آه أيام ال الشغل بقى الonline أيام الكورونا وكده، لمّا كنا بنعمل كل المقابلات على Zoom وعلى ال الmeeting online وكده. وكان بقى التليفون يرن بقى والّا ييجي إشعارات ورا بعض، ترن، ترن، ترن كده وبتاع وإيه؟ ناس تقو يعني تبتدي تدوّر مين اللي عنده ال الحاجة مفيش والله، مين اللي عنده مين يا جماعة؟ طب الواحد يعمل نفسه بقى إن هو إيه يجيب الميكروف mic تاني، ييجي من أي حاجة تانية؟ يعني بيبقى موقف مُحرج برضو. فبنضطر بقى نعمل التليفون صامت في الحاجات دي عشان خاطر الواحد ما يتحطش في المواقف ال بتبقى بايخة يعني.
تمام. ترن، ترن، ترن. إمم. إمم. آه طبعًا يعني امم. آه فعلًا يمكن حصل معايا موقف زي ده كده برضك، التليفون رنّ كان في موقف يعني كان كنت في مكان مهم وبتاع، ما كنتش م ونسيت أعمل حتة إن أنا أعمله صامت ده رنّ كانت المشكلة وكان هيسبب لي خسارة والله، كان المفروض يعني كان في شغلي فعلًا بس ال يعني عدّت وج الدنيا مشَت يعني. <laughs> طيب أنت يعني ما بتجدش مثلًا غضاضة مثلًا إن أنت ممكن ترد بدل ما تعمل ال اللي هي مثلًا حتة ص آآ، إن أنت بتِقفل حتة الأزع ترد مثلًا برسالة تقول له: "لأ أنا مش متاح دلوقتي، معلش أنا آسف مش هاقدر أكلمك."
ياه! آه. طَب كويس طب كويس إنها تمام. لو لو حاجة ضروري آه ويستاهل إن أنا أرد وأقول له إن أنا مشغول وبتاع وكده. أكيد بقى يعني أنا حتى لو كنت باتكلم في ام اجتماع أو كده بامسك الموبايل بسرعة كده وأبعت له رسالة من الرسايل الجاهزة أنا في إجتماع هاكلمك في وقت لاحق أيًا كان. الموضوع عشان خاطر أبين له إن أنا برضه معاه على الأقل الاهتمام بتاعه يعني.
امم. اهم. أيوه. جميل منك معلوماتك حلوة أوي وفادتني بصراحة وأنا أشكرك شكرًا جزيلًا.
حبيبي. العفو، وأشوفك على كل خير.